जी, बिल्कुल कहीं न कहीं आपकी पूरी बात मैंने सुनी और देखिए, मैं जो समझ पाया हूँ ना, वो ये है कि देखिए कपड़ों की पसंद में ना, मतलब चुनने में दिक्कत देखिए आप कहीं ज़्यादा मतलब आपको देखिए इस चीज़ का नॉलेज है, कि कैसे क्या पहनना है और क्या करना है। देखिए पता है दिक्कत कहाँ आती है, मीन जब आपने बोला ना मैं कभी अपने पति देव को बोलती हूँ या किसी को और वो बहाने बना देते हैं और जब जाती हूँ, कभी कुछ पहनना होता है, तो अब जब पहन के दिखाया, तो वो कहते हैं अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए इस चीज़ में ना पहला सुझाव मैं ये दूँगा ना, कभी आपका पति देव के साथ जाने का मन है, तो देखिए, मतलब 1-2 दिन पहले से ही मतलब उनसे मीठी-मीठी बातें कीजिए, उनके हिसाब का ना थोड़ा व्यंजन बनाइए, अच्छी बातें करिए। देखिए उनसे मतलब थोड़ा प्रेम भाव से रहिए और ऐसा कि मतलब देखिए अगर थोड़ा जाल बुनना ही कहूँ, पर देखिए जायज़-सा है करना कि आपको चाहिए कि अगर मुझे शॉपिंग जाना है अगले रविवार तो देखिए आपको चाहिए आपका प्लान पूरी तरह से साकार हो। तो थोड़ा आपको ये करना पड़ेगा उनकी पसंद की चीज़ मतलब ताकि उन्हें अपनी तरफ़ मोहित करना है आपको ना थोड़े ऐसे तरीके आजमाइए। तो ऐसे तरीके थोड़े आप आजमाएँगे, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो वो आना-कानी करते हैं ना, और उस चीज़ो में वो दिखाते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ तो वो समस्या थोड़ी हल होगी। देखिए, और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा जब आप कहते हैं कि मैं कपड़े ट्राई करके आती हूँ, और उनका कभी न कभी ये बोलना कि नहीं, ये अच्छे नहीं लग रहे तुम फिर एक बात पे ये बहस की, अभी तो आपने बोला उसपे तो अच्छे लग रहे थे, अब मेरे पे नहीं लग रहे, फिर कहीं न कहीं आप कहते हैं मैं अपना मन मार के फिर वो चीज़ नहीं लेती हूँ ,तो देखिए, मतलब ऐसा मत कीजिए। पहला ना मतलब कभी भी कपड़ों की पसंद चुनने में ना देखिए अपने पति देव की राय लीजिए मतलब किन कपड़ों में देखिए होता है किसी-किसी कपड़ों में राय लेना ज़रूरी है पर कुछ-कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, जिन्हें देखकर आपका मन एकदम मोहित हो गया है कि नहीं, ये पहनना है, ये चाहिए ये मेरे पे अच्छा लगेगा। तो देखिए ऐसे कपड़ों में ना जब आपको दिख जाते हैं कुछ ऐसे कपड़े ना, तो थोड़ा अपना आप ऐसे कीजिए कि नहीं अगर मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ अपने पति देव के बिल्कुल खिलाफ जाना है देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी आपको ऐसे कपड़े कोई पसंद आ जाएँ ना जिसपे बस आँखें टिक गई, कि ये तो मैं लेकर ही रहूँगी, ये मेरे पे क्योंकि बहुत बढ़िया लगेगा। तो जी, मैं तो आपको यही सलाह दूँगा कि बेशक जाइए बेशक जाइए उस कपड़े के लिए क्योंकि अगर आपने सोच लिया पहन के देखना है। देखिए वहाँ पर फिट, स्टाइल, रंग, पैटर्न सब आपको सही लग रहा है, तो देखिए फिर मैं तो यही कहूँगा कि जो आपको जब वो पसंद आ रहा है तो उसका चुनाव कीजिए। बाकी देखिए कोई मतलब मुझे पसंद चुनने में ऐसी दिक्कत तो लगती नहीं है क्योंकि आपको नॉलेज तो है चीज़ों का, कहीं न कहीं ये पति देव के कारण जो समस्या चल रही है, तो मैंने कुछ जो समाधान बताया, मुझे लगता है इससे आपको मदद मिल पाएगी थोड़ी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हाँ जी।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 अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ।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 हाँ जी।